もうそこが問題なんですよね。うちはあの買ってるんですけど。
ああ。 ああ、そうなんですか。うん。
うーん。いや、他の方たちは、ま、賃貸か何かちょっとわからないんですけどね。
あ、両方なんか混ざってるような感じの
あ、そうです。そうなんですよ。うん。
お家なんですね。そっか、じゃあ本当に分からないんですね。
うん。
ええ。ぜ、その隣のお家の半年前のからの隣のどんな音が聞こえるんですか？
え、はい。 ワンちゃんのこう鳴き声っていうんですか？
あ。 うわ、赤ん坊に、動物に、足音に、生活音。うん。ほんとですね。至れもう、全ての音がすごいですよね、ほんとにね。
うん。 そうなんです。もうなんかすごいんですよ。うん。至れり尽くせりっていう音の、ほんとに。 色んな音が聞こえるみたいな。
ええ。 それはストレスになりますね。
で、わんちゃんも結構 夜中とかもたまに、もう、キャンキャンみたいな感じで。
あ、小型犬なんだ。
そうなんですよ。こ小型っていうかあの何でしょう、ちょっと小さい、トイプードルですね。うん。
うわ。 そう。あ、そうなんですね。じゃあちょっと人が帰ってきたりすると、キャンキャン吠えるタイプの犬なんですね。
あ、ええ。帰ってきても吠えると思いますし、ま、何かあってもちょっとワンワンって感じで。うん。うんうん。で、たまにこううん。飼い主の方が
うん、うん。 うんうん。 もうね、怖いんでしょうね。へえ、そうなんですか。 はい。
いなくなる時があるんですよ。で、その時が一番ひどくって。
はい。 え、はい。